あ、ああ、私もコロラド州知り合いいるんで、すごい大好きです。はい。
住んでて あ、あ、そうなんですか。あの、コロラドスプリングスっていうとこですかね。ご両親今住んでんの。はい。
は、はいはい。はい。 うん。
あ、そうなんすね。で、去年、夏帰らしてもらって、お邪魔して、ご実家に。で、車で、カカートリップしようって言われて。
はい。 はい。
コロラドからワシントン D.C. まで。
おお。<chuckles> はい。はい。
あの東にね、一直線で行くようなルートで。 ちょっと自分はあの1周はしできなかったですけど。ま、あの、はい、その、な内陸というかね、あの、内からええ、ワシントン D.C. の右側まで
<chuckles>
行きましたけど、やっぱりほんとに広いなと思って。
そうなんですよ。
そうですよね。1周ったらもうすごい、ね、何キロだろうみたいな
そうなんです。でも意外とコロラドからって、日本の地図で考えたらすごい、え、こっからここまでなのっていうぐらいのすごい距離だと思いますよ。
あ、そうね。はい。 はい。 はい。 <chuckles> 確かに。 ですよね。そん時、ま、いろいろ寄り道したんで、キロ数で言ったら、あれ、にせんろっぴゃっきろかったかな、そんないかないかな、でもほんとに
はい。 <chuckles>
もう1週間、2週間ぐらいの感じでゆっくり行きましたね。
そうですよね。なんかもう大冒険の距離ですよね、それって。
ええ、はい。<giggles> そうですよね。はい。 へえ、いあ、その、あ、1周されたときはアメリカ1周されたときはどのくらい、あの、日数的にはつ、あの、かかったんですか？
そうなん はい。 ええとね、私1ヶ月かけました。
あ、やっぱそのぐらいですよね、1周だと。うわ、はい。
そうなんです。あの一応あれなんですよね、朝、あの、夕方、朝なんか友達と話してて、「アメリカ一周ってしてみたいよね」ってその日にレンそうレンタカーをして、それで夕方に、「あ、ちょっと炊飯器を持ってこうね」って言って、炊飯器のご飯と、あとてきとか詰めて出発したんですよ。
あ、はい。 はい。 ああ、夢だ。はい。うん、うん。 ああ、なるほどなるほど。 ええ。はい。あ、はいはい。
それで、一番最初にまあ夜とかに、どっかいろんなとこ着いて、泊まらしてもらって、そこであのご飯炊くんですけど、そのご飯っていい匂いするじゃないですか。すっと、その他に泊まってる方々が、「何、このいい匂いは？」みたいになって、そう、「お米なのよ、炊いてるのよ」みたいになって、じゃあトラックみたいな感じで、あの持ち寄って、「外でみんなでご飯食べようよ」みたいな感じで知らない人たちと
うん。 はい。うんうん。 はい。 はい、そうですよね。うん。おお、ご飯の。うん。 うお。はい。 うんうん。 ああ、いいですね、それ。うん。
ご飯食べました。
へえ。なんか、やっぱ、おいしいって言ってましたか？

はい、で、夜キャンプしてると、あの、聞こえるんですよね。あの、その、遠吠えみたいな、なんかはい、狼系の。おお、これは、す結構近くにいるじゃんって思いながら。
遠吠えみたいな声ですよね、はい。 うんうんうんうん。
夜寝ててきてきたらどうしようかなみたいな、いう恐怖は感じつつ、でも、なんだろうな、その 広大さ、なんだろ、吸い込まれそうな自然の
うん。
大きさには、ん、ちょっと、ああっか圧倒されましたね、やっぱり。
そうなんです。ではちょっと味わえない。ま、北海道とか行ったらもしかして味わえるかもしんないんですけど、ちょっと普通に暮らしてると味わえない。すごいですよね。
うん。 はい。 はあ、そっか、うんうん。 味わえないですよね。 規模感の大きさって言いますかね。ありますよね。
うん。そうなんですよ。あります。
はい。うんうん。いいですよね。ええ、どのぐらい、あれ、住まれてたんですか？アメリカって。結構長く。ええ、あ、そうですか。ちょっと一度住んでみたいですけどね、私も。一度は。はい。
ほんと。 ろくねんぐらいですかね。 はい。 もうぜひ。でも、あの、人生観変わるとかないですよ。あの、住んだっていう事実があるだけで、あの、人生観は変わったよって です。
あ、<laughs> あ、そうなんですか。はい。あ、ほんとですか。 あ、あ、あ、それにしてもい意外でしたね。なんか人生観ね、6年も住まれたら変わり変わるのかなみたいな。
あ。<chuckles> うん、なんかね、普通、アメリカもやっぱり日常なんだっていう感じで。
<chuckles> はい。 あ、あ、そうなんですね。ええ。どどのはい。うんうん。あとはい。あ、は、カリフォルニアいいい自分はそうすね、行く行かせてもらっていいとこだなって。うーん。
はい。 旅行に多分はい、あの、カリフォルニアの は。 そうなんですよ。あの、ほんとにびっくり なま、ま、たぶん旅行とかで行くと、あんまり感じないかもしれないんですけど、私、あの、カリフォルニアの下の方にいて、そこから、ええと、そと、ロサンゼルス行くまでに、普通に、あの、ロサンゼルスに、あの、グリフィス天文台っていうところがあるんですけど、結構旅行行かれますよね。はい。結構夜んなるとそこに向かって行ってたんですけど、私が住んでるところから実は東京名古屋間ぐらいの らしくて。
はい。 うん。 はい。 はい。 はい。うんうん。 はい。 あ。 ああ、はいはい。有名な。はい、うんうん。 はい。 え、あ、そうなんですか。
そうですよ。車で100マイルで飛ばしてったので、160キロでしたよね。そう。
あ。<chuckles> そう。日本のね、なんか倍ぐらいなスピードで。そっか。
そうなんです。やっぱり、おあの、友達が旅行に来ると、その距離感でちょっと行くのがみんな、わあってなるので、結構連れて行ってあげてって喜ばれましたね。
はい。 はい。 すごい。<chuckles> 東京。はい。はいはいはい。 はい。えっと、そうっすよね。アメリカ、あの、自分も、あの、嫁が、あの、アメリカ人で。
ああ、そうなんですね。
で、はい。ごじ今一緒に東京に住んでるんですけど、ご実家がアメリカのコロラド州。
うん。

南な南部の方、車で通過した時は、あの、アクセントが南部のホテル泊まった時に、やっぱね、んん、地元の方も
はい。あ
なんか南部の方泊まれる方がいて、何言ってるか全然分かんないんっすよね。<chuckles> で、よよ嫁の肩つついて、「あれあれ、ん、え英語だよね」つって。「でもなんでこんなにわか俺分かんないかんねえんだろう」って言って。「ああ、くん、南部はね、アクセント強いからね」つって。<chuckles> で、ほはい。うわ、そうですよね、もう生まれも育ちもアメリカなんで、やっぱ分かるんですよ、すサザンアクセントが。
はい。 <chuckles> そう。そうなんですよ。 <chuckles> <chuckles> でも、奥さんは分かるんですよね。 そう。 ですよね。そうなんそうなんですよね。
「あ、すげえな」と思って。アメリカはい、なんか、ね、場所によってアクセントもこんなに変わるんだと思って。
そう。 そうなんです。きっと日本に来られる方は、青森とか関西とか、「えっ」て思うと思うんですけどたぶん思うんですけど
はい。 はい。 うんうん。ああ。あ、そうか。同じ感じか。はい。うん。
そうなんす、え、でも、やっぱり、「英語だから分かる」と思っていったら、「もうなんか終わったじゃんここ」みたいな。なこんなに通じないのがもうショックとそう、衝撃とショックで
はい。 <chuckles> <chuckles> はい、しゅく、あ、うん、ああ、私も感じましたね、はい。ふん。う
ん、もうなんかどっとそんとっき いますよね、ああいうじょう状況になると。
<chuckles> そうですよね。なんなんだろうな。うん、サザンサザンが一番はい、やられましたね、自分。
<chuckles> ひないおくさん <chuckles>
<chuckles> 一応アウトプットはできるけど、インプットが全く通用しなくて。
<chuckles> つふ <chuckles> だからもうひたすら、え、頑張るみたいな感じですよね。え。
<chuckles> あ、くわはい。頑張るみたいな、はい。<chuckles> いや、多分でも楽しかったっすね。ん、南部はでも楽しかったっすね。料理ははい、あの、ビスケットアンドグレイビーみたいな
<chuckles> はい。そう。 あ ああ、なんか独特、でも美味しいですよね。
伝統的な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

はい。あの、はい、お願いします。あの、旅行で驚いた場所っていうことなんですけども、普段あの、旅行とかって、したりしますか？お好きですかね？
はい。 はい。 結構、頻繁にはしないんですけれども、あの、昔ちょっとアメリカに住んでた時代がありまして
はい。 うんうん。 え？あ、そうなんですか。ええ、すごいすね。はい。うん。
はい。その時にです。 アメリカを車で1周外側をぐるっと回ったんですけれども
え、え？ すごい、1周すか。へえ。はい。
そうなんです。 ここで、あの、1番やっぱり、あの、記憶に残っているのが、自然公園が、あとグランドキャニオンとかイエローストーンとか、ヨセミテとかあるんです
あ、はい。うんうん。 ナショナルパークですかね。うんうん。
そこのはい、もう、すごい、あの、自然の広大さに驚いてしまって
はい。ええ。ほうですか。はい。<chuckles> はい。
こんな所あるんか、みたいなぐらい 結構、なんか自分がちっぽけに見えるとか、そういうレベルでもなく
うんう。 はい。
なんかこう、何て言うんでしょうね、あの、おわあ。っていう、本当に言葉にならない、わあ。っていうのを感じ
ああ。はい。 はい。うんうん。 広大さ的なとこですかね。
うん、そうなんですよね。ただ、後、恐怖も感じたんです。
はい。 あ、恐怖。はい。
はい、あの、特にグランドキャニオンなんですけど、グランドキャニオンって上から下を眺めるんですけれども、それがあもう大きすぎて、なんか、吸い込まれそうな恐怖っていうんですかね？
はい。 はい。 うんうん。はい。え、あ、なんだ、はい。 はい。 ええ。はい。うあ落ちたら危ないとかいう、そういった怖さ
なんかね、ブラックホールみたいな。
ね あ、吸い込まれそうな怖さ。ああ、でも、はい。うんうんうん。
そうなんです。はい、なんかもうそのままそうみたいな感じで、あすこはすごく怖かったですね。
はい、へえ。え、グランドキャニオン、あれ、何州でしたっけ？すごい有名ですよね。
あすこアリアリゾナシ
あ、アリゾナか。あ、なるほどなるほど。あ、そうなんすね。ええ。
はい。 なんです。 あそこはすごかった。
ほかの、はい。 あの、自分も、あの、国立公園1箇所か、2箇所か、行ったことありますね、アメリカの。
はい。 あ、どこ行かれたんですか？
えっと、カリフォルニアの、ちょっと名前が出てこないんですけど、あの、セコイアっていう高い
はい。 はいはい、セコイヤ国立公園。はい。
はいはい。セコイア国立公園だったかな、なんか、はい。
あ、そあります。その名前の国立公園あります。
ああ、そこですね、そこ行きましたね。で、はい、ま、すごく大きなね、あの、巨木と言いますか
ああ。 うん。
なんか世界一高い木みたいなのがあって。